J'ai heu, un ebook heu, à terminer pour hem, <clicks tongue> la deuxième semaine de janvier et heu le souci que je rencontre, c'est bah que c'est que je n'ai pas encore terminé heu la grosse partie. Je dirais que je suis à 50 %. Heu, et hem, à cause de la deadline et heu, du coup, le plus la date approche et plus heu je me mets un petit stress et moins je suis productive ou créative et moins j'arrive à à avancer. En fait, je ralentis et hem, donc le 50 %, on pourrait se dire: «Il me reste 1 mois, ça devrait aller» et cetera. Et en fait heu
D'accord. Mmh mh. D'accord. Mmh mh.
<clicks tongue> heu, plus la date arrive et moins je suis rapide et plus je ralentis, je me dis: «Est-ce que je vais terminer à temps?» et j'arrive pas heu
Bien sûr.
trop à régu à réguler en fait mon mon anxiété, mon stress pour cette échéance et heu, je m'adresse à toi pour trouver un conseil heu, sur sur sur le sujet, voilà. Comment tu aurais traité ça?
Mmh mh. OK. Bah déjà je te rassure, c'est tout à fait normal, au vu de ce que tu me dis, de ressentir, bah, toute cette anxiété. C'est quand même une grosse deadline pour toi. Si ça ça reste quand même un livre entier, un ebook entier é écrit par toi. Donc c'est énormément de responsabilités. Si c'est le 1er livre que tu vas écrire et p et poster, c'est quand même une très, très grosse pression. Donc, c'est normal que tu ressentes autant cette anxiété. Quand tu dis 50 %, est-ce que tu peux me dire un petit peu plus où est-ce que tu en es, heu, dans ton plan? Est-ce que tu sais exactement quelle partie il te reste à écrire? Est-ce que tu as commencé des brouillons? Est-ce que tu as un petit peu des étapes claires pour écrire ton texte?
Ouais. Oui. Heu, alors ce que j'ai fait pour commencer, c'est que j'ai fait, heu, d'abord le plan, le sommaire, sans forcément l'arrêter puisqu'au fur et à mesure, des fois, il y a des changements, il y a des choses que j'ai voulu changer. Heu, parce que je suis a mmh disons très intuitive, et, hem et aussi c'est le 1er, donc j'ai tendance un petit peu à changer d'avis sur certains points. Et, hem, oui, j'ai commencé par faire le sommaire, le plan, donc c'était, heu, le plus, heu, le le le mieux à faire pour commencer. Heu heu, je le fais pas dans l'ordre
Mmh mh. Bien sûr. Mmh. Oui.
hem, c'est-à-dire
D'accord.
la 1re partie qui est censée être l'introduction, je ne l'ai pas encore faite, heu, parce que je me suis dit que, heu, ça dépendra de quand j'aurai terminé m le reste du book. Hem, et, hem, c'est c'est un un peu, heu, cette partie là qui me donne un peu plus la pression, parce que c'est la 1re chose sur laquelle des gens vont vont tomber, vont lire, heu, avec une partie qui explique un peu q en quoi consiste le livre et une partie qui me présente et, heu, qui sera un peu plus perso, du coup. Et, heu et, heu, c'est cette partie là que je sais que qui me mettra un peu plus de pression et qui sera la dernière. Heu, sinon, hem, j'ai fini la grosse partie, heu, parce que c'est des c'est de la conseil en nutrition et en alimentation et il y a une grosse partie recettes. Sur celle-ci, heu, il me manque les photos, et cetera, mais, heu, la majorité des recettes sont choisies, elles sont rédigées. Hem, donc, heu je peux te dire de près où j'en suis, mais le souci, c'est qu'effectivement il y a heu, je l'ai pas forcément fait dans l'ordre. <laughs>
Mmh mh. Bien sûr. Mmh mh. Mmh d'accord. Mouais, donc toi, ce qui te ce qui te reste, et la partie que te stresse le plus, si je résume, c'est vraiment la partie où tu vas devoir te présenter et décrire qui tu es, et cetera? Ça, c'est vraiment la partie qui te crée tout ce stress?
Exact. C'est ça. Comme c'est, hem, bah, la 1re fois que je sors, heu, un m un livre, du coup, hem, c'est ce cette partie où on est un peu plus, heu, transparents sur notre identité, où on se présente un peu plu un peu plus. Hem, j je sais pas pour l'expliquer, forcément pourquoi, mais elle va avoir tendance à beaucoup plus, heu, me stresser.
Mmh mh. OK. Bon déjà, je te rassure, c'est tout à fait normal. Encore une fois, c'est la 1re fois que tu écris un livre. Et toute une présentation comme ça, sur un livre entier, c'est un petit peu comme se mettre à nu, donc ça peut faire très peur. C'est très stressant. Tu peux avoir u une très grosse peur du jugement en faisant ça, donc c'est normal que tu aies toute cette anxiété. Après, est-ce que tu as déjà essayé quand même de commencer à l'écrire, cette partie, ou d'y réfléchir? Ou c'est vraiment un blocage total que tu as?
Oui. Oui. J'ai déjà, heu, fait un brouillon, alors pas complet, mais au moins avec, heu, des idées heu, qui me sont venues en tête sur: «Qu'est-ce que j'aimerais dire ou pas dire.». Heu, j'en ai fait une 2e version et en fait, j'arrive pas du tout à me décider malgré, heu, ce brouillon, heu, sur qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon?
Ouais.
Et je me suis dit que peut-être, il fallait que je le fasse lire par des personnes que je ne connais pas et pas des personnes que je connais, parce qu'elles sont un peu trop gentilles sur le jugement, heu, de ce que je fais. Pour avoir un avis un peu plus objectif et me dire heu, hem: «OK heu, enfin, quelle émotion je voudrais dégager?», et me dire, heu, voilà: «E est c'est ça, ça passe ou ça passe pas.». Heu, mais ça me rajoute, du coup, une deadline, hem, plus courte pour que je puisse le faire lire
Exactement. Mmh mh. Bien sûr, ouais.
hem et corriger, s'il faut corriger. Mais hem, mais c'est vrai que il faudrait peut-être que je le fasse lire par quelqu'un que je ne connais pas.
Hem, déjà, avoir écrit 1 brouillon et là, en avoir écrit même 2, c'est déjà une un excellent début, par rapport à ce que tu m'avais décrit, où tu étais vraiment stressée, et que s tu avais pas commencé, qu'il te restait la partie la plus stressante. Au final, tu as, déjà, quand même bien avancé. Quand on regarde un petit peu en arrière, tu as pas rien fait, tu as quand même 2 brouillons possibles. Effectivement, ça pourrait être une bonne idée de p le faire lire à des personnes que tu connais et que tu ne connais pas pour avoir un maximum de retours, et cetera. Après, si c'est quelque chose qui te stresse parce que, heu, tu penses que la deadline arrivera trop vite, puisqu'il reste plus ou moins 5 semaines avant la avant la deadline. Ce que tu peux faire, c'est l'envoyer seulement aux personnes que tu connais et en t'en remettre à ta confiance en elles, sur le fait qu'elles te diront vraiment ce qu'elles en pensent. A après, sinon, tu peux, toi-même, chaque jour, écrire ton brouillon, le r le relire sans le juger trop fort et arriver à une version qui, toi, te plaît à toi uniquement.
Oui. C'est ça. Oui. Oui. C'est ça. Oui, c'est vrai. Moui. Moui, c'est aussi une bonne idée. Ça m'éviterait d'avoir, heu heu, une deadline plus courte et raccourcie, heu, pour pouvoir le faire lire à d'autres personnes. Heu, ça me stresserait, heu, déjà un peu moins. Parce que c'est vrai que quand on écrit un un book, on a, hem même si on a une partie technique, étant donné qu'on est sur du conseil, hem, ça reste quand même quelque chose de créatif. Ça reste quand même quelque chose où, heu, hem, si je stresse trop, finalement, en fait, heu l'écriture ne vient pas. Ou elle vient, mais elle est, hem, <clicks tongue> comment dire, elle est pas bonne quoi, elle est pas elle me satisfait pas.
Mmh mh. Bien sûr. Bien sûr, et c'est tout à fait normal de ressentir même même ça, d'être extrêmement, heu, dure en dans ton jugement sur ce que tu crées. C'est tout à fait normal dans la dans dans tout ce qui est artistique- écrire un livre, et cetera- parce que, tu as des attentes très hautes de toi et c'est même bien. Comme ça, si tu fais ça sur plusieurs jours, si tu si tu relis ce que tu as fait la veille, tu vas pouvoir améliorer, jour après jour, tout ce que tu construis. Ça, c'est une très bonne chose que tu as. Par contre, c'est vrai qu'il faut pas que ça te bloque et il faut, un jour, que tu détermines exactement ce que tu veux.
Mmh mh. Oui. Oui. Moui, c'est vrai. Il y a il y a une seule chose que j'ai mis en place heu, comme tu me disais, heu, oui, de faire un peu chaque jour. C'est que, mmh, au départ, j'avais heu bloqué dans mon agenda heu, heu, du temps pour l'écriture. Sauf que quand on est heu c'est pour ça que je l'ai pas fait dans l'ordre. C'est qu'il y a des parties qui sont un peu plus heu, créatives que d'autres, qui sont un peu plus techniques, je dirais. Et en fait, sur la partie créative, je me suis rendu compte que, en bloquant du temps spécifique dans mon agenda, c'est peut-être un moment où je me sentais pas forcément heu, hem, au mieux dans ma créativité pour forcément m'occuper de cette partie. Et hem, ce que je fais maintenant, c'est pour la partie créative en tout cas du book, c'est heu, de pas forcément bloquer un temps dans un jour précis, mais c'est de mmh, de me laisser la possibilité de quand je me sens créative, de me bloquer 1 heure, 2 heures et là de m'occuper de la partie écriture créative. Hem Mmh.
Mmh mh. Mouais. Mmh d'accord. Mmh. Mouais. Ouais. Ça, c'est bien déjà que tu aies pu constater ce problème, ce blocage que tu avais fait, en essayant de bloquer un créneau créatif, ce qui est pas vraiment ce qui est un peu contraire à l'esprit de la création et de l'inventivité. C'est déjà bien que tu l'aies reconnu et que tu te sois adaptée, pour que tu aies une meilleure création et que tu aies un petit peu moins ce stress de te dire: «Oh là là, c'est l'heure où il faut que je sois créative.». Ça, c'est excellent que tu aies fait ça. Après, est-ce que tu veux peut-être d'autres méthodes, qu'on voit d'autres méthodes ensemble pour essayer un petit peu de baisser toute cette anxiété que tu as à l'écriture et de manière générale, par rapport à cette deadline?
Oui. Oui, oui, ce serait super parce que hem, bah déjà, c'est c'est f oui, c'est bien que j'aie pu y que j'aie pu j'aie pu hem, corriger ça. Mais je l'ai fait un peu tard, <laughs> mais peut être parce que c'est la 1re fois que j'écris. Mais heu, si je peux avoir d'autres conseils pour heu, bah pour le terminer à temps, heu, et calmer mon anxiété, je serais heu, ben je serai la plus heureuse.
Mmh mh. Pour le terminer à temps, au vu de ce que tu m'as dit, je pense que tu es sur le bon chemin. Il reste 5 semaines. Je pense que tu peux largement le faire en v voyant l'a l'avance que tu as sur ton brouillon, et cetera. Je pense qu'avec le le délai le le temps que tu te laisses par jour pour écrire, je pense que tu vas y arriver relativement facilement. Après, ce que tu peux faire pour quand même baisser ton stress et que tes s tes sessions de création soient mieux, c'est d'essayer peut-être de d'utiliser des méthodes de respiration pour un petit peu baisser ton rythme cardiaque et du coup avoir un petit peu moins de cortisol.
Oui. Mmh mh. C'est une super idée, parce que c'est vrai que, hem, comme on dit, heu, le cordonnier moins le mal chaussé. C'est heu, c'est des conseils que je peux donner et que finalement, j'ai pas appliqués pour, heu, l'écriture de ce bouquin. <laughs> Parce que j'ai pas forcément pensé, hem, à à faire des exercices de respiration avant, heu, une session, heu heu, écriture. Et, heu, c'est vrai que, si je le fais peut-être que je serai, hem, plus à même d'écrire, heu, que de commencer, heu, de brut en blanc comme ça, heu, à écrire quoi.
Mmh mh. Bien sûr. Mmh mh. Bien sûr. Exactement. Et puis, ça pourrait peut-être lancer dans ton corps un réflexe de: «Ça y est, je suis calme, c'est le moment où je suis créative. Dans ce cas là, je peux écrire sereinement la partie que je veux écrire». Ça va être juste un réflexe que ton corps, il va prendre au fur et à mesure. Et si tu écris d'autres livres après, ça va être nature plus naturel pour toi.
C'est ça! Oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que que c'est une bonne idée de de faire un exercice de de respiration, heu, pour, heu, me calmer, heu, pour écrire. Faudrait que je teste ça, ouais, c'est une c'est pas mal. Et heu, il me reste, heu, voilà, il me reste 50 %, mais c'est vrai que les 50 % qui me restent, c'est de b de la la partie finalement, qui est un peu plus difficile, là où qui m là, qui me stresse le plus. Et si, heu, pour cette partie là, je mets en place des exercices de coordination cardiaque et de respiration, heu, je pense que ça pourrait m'aider.
Mmh mh. Bien sûr. Naturellement, oui, et puis ça va t'aider un petit peu à te centrer avec toi même. Donc, t'ouvrir et être un petit peu te mettre à nu sur le papier, ça va être un petit peu plus naturel pour toi. Donc, pour moi, ça pourrait être une super bonne idée que tu mettes ça en place.
Oui, non, mais je pense que je vais faire ça et, heu, commencer par un brouillon, heu, avant d'écrire, heu
Mmh mh.
a le le le le brut, le final pour pouvoir, heu, avoir moins de pression, aussi. Que je puisse corriger. Et je pense qu'au fur et à mesure, heu, je l'enverrai à 1 ou 2 amies, <clears throat> pardon, qui puissent le lire au fur et à mesure, et heu, je me sentirais moins stressée par le temps. <chuckles> Voilà, je pense que je vais faire ça. En tout cas, je te remercie pour tous tes conseils, heu, bienveillants et heu, je pense réellement que je vais mettre en place ces exercices de respiration en place et, heu, garder, heu heu le la timeline pour, heu, la partie créative quand je me sens bien.
Bien sûr. Mais, c'est avec grand plaisir, si tu as d'autres questions ou, si tu veux que je t'aide à relire, n'hésite pas, je serai là pour te répondre.
Merci beaucoup à toi, c'est gentil.